<clears throat> Ja, äh, Angst vor sozialem Anlass und Schwierigkeiten, ruhig zu bleiben. Ähm, genau, also ganz konkrete Angelegenheit gerade. Ähm, es ist jetzt Jahresende und ja, <sighs> meine Firma, ähm, macht 'ne große Weihnachtsfeier, wie halt jede Firma irgendwo. Ähm, dafür fährt die nach Amsterdam, weil die Firma daherkommt eigentlich. Und dann gibt's halt ja, gar nicht schlecht an sich, stimmt schon. Ja, aber macht halt 'ne 'ne Riesenfeier, 'ne richtige Gala halt, so mit, ne, boah, mit so, ja, Abendkleid richtig und Smoking und so und und. Ja, klingt, ne? Also, es klingt schon groß, klingt ja eigentlich auch spannend, ne? <giggles>
Ja. Mhm. Oh, schon spannend. <giggles> Ja. Ja. Oh, wow. Okay. Okay. <giggles> Klingt Ja, auf jeden Fall. <giggles>
Ja, ich habe ich habe auch die Kleidung und so, äh, also da daran scheitert's jetzt nicht. Ist halt nur so, dass, ähm, ja, äh, ich diese diese Ereignisse, diese Veranstaltung gar nicht mag, ähm, <chuckles> weil ich halt total introvertiert bin. Und ja, <sighs> das das macht mir keine Freude. Ähm, ja, also egal, was es dort zu tun gibt oder so, es macht mir halt einfach keinen Spaß und es sind auch viel zu viele Leute auf einem Haufen und Menschenmassen mag ich dann auch wiederum nicht. Das das ist halt, ja, schwierig für mich, ähm, und kostet mich super viel Energie als
Mhm. Okay. Mhm. Ah. Okay. Mhm. <giggles> <laughs> Das war erzählst du so lustig. Das ist sehr schwierig, das ist sehr schwierig für introvertierte Menschen auf dem Planeten Erde. Hier gibt's so unheimlich viele Menschen. <laughs> Ja. Ja, genau. Oh nein. Ja, ja.
Ja. <laughs> Ja, so 'n paar Milliarden, ne? Gibt's ja schon. <giggles> Ist nicht ganz so leicht, äh. Ja, außer man kann sich 'n bisschen, ne, zu Hause verkriechen oder zum Lieblingsplatz. Ja, <sighs> genau, ne? Deswegen, das ist so meine Schwierigkeit. Nächste W ist es nächste Woche? Doch, ich glaube, nächste Woche ist es. Ja, dann geht's ist es schon tatsächlich. Und, ähm, ja, dann geht's los, dann sind da irgendwie, keine Ahnung, 500, 800 Leute auf einen Fleck. Und, ähm, ja, ne? Das ist das Übliche halt. Man, äh, steht irgendwo, wartet irgendwo, Smalltalk, weiß nicht, mit wem man sich eingruppieren soll oder wenn's dann irgendwie losgeht mit der Party, ne? Dass okay, ich ich ich ich mag nicht rumzappeln, ich mag nicht, ne, so mit denen rumtanzen. Ja, <sighs> schwierig, schwierig, schwierig. Ähm, und jetzt sträubt sich mir schon alles innerlich. Und ich weiß nicht, ob du vielleicht 'n bisschen Input hast, einfach nur, um wie man damit besser umgehen könnte. <laughs>
Ja, ja, natürlich, ja. Mhm. Nächste Woche ist es schon, okay, ja. Hm, puh. Ja. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Okay. Oh nein. Auf jeden Fall. Komm, wir lösen dieses Unwohlsein jetzt gemeinsam auf und machen daraus etwas, wo drauf du vielleicht sogar Vorfreude hast, oder? <chuckles>
Das wäre ein guter Zaubertrick.